Iya sih bisa banget Kak. Iya ya aku mungkin karena baru-baru buat juga, jadi nggak belum kepikiran sih buat ini ya, mungkin karena e kan benar sih kata Kakak di awal ya, karena kenapa aku pilih dropship sebetulnya adalah karena bis untuk menghemat biaya ya, karena kan aku gak perlu nyetok gitu ya. Nyetok stoknya langsung dari supplier, aku pun gak perlu repot-repot e ngirim gitu, jadi sebenarnya secara apa ya, energi dan tenaga aku bisa dibilang jadi aman banget sih ataupun ya low banget ya, aku harus keluarkan gitu, tapi ya benar sih di situ di sis di sisi lain aku juga belum pegang produknya, karena tetap penting ya, ternyata Kak, untuk tahu produknya, yang sedikit banyaknya nanti bisa yakinin aku juga ya, untuk bisa, a apa ya marketing-nya seperti apa, terus juga menggunakan strategi seperti apa, ketika aku udah tahu barengnya, ini relevan banget sih Kak. Nanti mau aku coba deh Kak. Coba aku pesen terus aku, eee, lihat-lihat deh produknya.
Iya. Bener. Betul. Bener. Oke, iya.